Um, siguro ano, yung pwede kang ano, yung i-ready mo yung katawan mo. Yung bago mag-power nap, kumbaga, hanap ka ng tahimik na lugar, yung medyo madilim na lugar. Yung talagang kaya kang hila kayang hilahin agad yung antok mo, ganon. And then, o kaya umupo ka, o kaya kung possible na humiga, sa mga ganong position ah sa ganong lugar, why not? Para mas komportable yung 'di ba yung pwesto mo. Tsaka pwede ka rin gumamit ng eye mask kung talagang walang option ng ano, madilim na lugar. Kasi 'di ba, madalas, kapag ka ma maliwanag, hirap na hirap hirap na hirap ang taong matulog, eh, kasi nga nasisilaw. 'Di ba, unlike 'pag madilim. Hmm.
Oo. Okey. Kung sabagay, 'no? Kasi ha os, sabagay kasi hapon naman yung magiging power nap ko, 'no? So, mainam din na may eye mask pala ako, 'no? Ino-note ko nga yan.
Oo. Oo, tsaka ano, alam mo yun mag pwede kang mag-try din yung sa cellphone mo, yung mga white noise na music. Yung pampa-calming, yung mga ganun. Yung tahimik lang na music, hindi yung rock ah. Yung talagang tingin mo makakahatak sayo ng tulog, ganon.
Actually Oo. Actually, ang daming white noise dun, eh, kasi ingay ng bata. <laughs> Di ba? Oo, ingay ingay ng bata. Sabagay, pwede naman akong mag-earpods 'no? Tapos sa earpods ko, white noise white noise yung pakikinggan ko, 'no? An pwede ba yun? Kaysa naka speaker. Kasi 'pag sa speaker parang hahalo lang siya dun sa ingay ng bata eh. Ha
<laughs> Oo. Mm. Actually, kung sanay ka na din naman sa ano, sa ingay ng bata, why not? Kasi may ganong tao, eh. Parang sanay ka na sa environment na araw-araw mong 'di ba? Araw-araw mong naririnig, araw-araw mo nakikita. So, parang para sayo is nagiging ano lang siya, parang melody in your ears. Alam mo yung ganun? <chuckles>
Sabagay, oo oo. Gusto Mm. Ah <chuckles> me melody yung sigaw-sigaw, sir-sir sir ganon. <chuckles> Yung mga tawanan tapos, ah, yung sigaw-sigaw na ganon, 'no? Sabagay, 'no? Parang hindi nga kumpleto yung araw ko pag wala akong narinig, parang ang weird, kapag wala akong naririnig na ganon na oo. Ah, thank you dun, ah, kasi parang narealize ko yun na oo.
Oo. <laughs> Ge Oo. Mm, kasi nga sanay ka na, eh. Oo. Oo. Ma mas okay yung ganon. Tsaka alam mo, kagandahan dun kasi hindi mo na kailangang mag-alarm, eh. Pwedeng kahit sa estudyante ka na. Kasi, 'di ba, usually para hindi lang din dumiretso ng yung tulog mo ha. Kasi usually, ang ideal na nap time is 10 to 20 minutes lang talaga.
Ah, okey. Oo.
Oo. Kasi kapag lumagpas ka ng iwasan mo yung lumagpas ng 30 minutes ha. Kasi mas lalong ano, eh, bibigat yung pakiramdam ng katawan mo tapos aantukin ka lalo, ganon siya.
Hmm. Oh, ganun pala. Oo, thank you dun, ah, sa info, 'no? So, pwede pala akong ano, 'no? Sabagay, may mga natural na mga alarm naman ako dun katulad ng batang hinahanap ka so oo. So, pero
Mhm. Mm. Oo. So, ayun pwede rin na ano, yung sabihin mo sa kanila na, "Uy gisingin niyo ako after twenty 20 minutes," 'di ba? Kasi nandun lang naman sila sa room eh. <chuckles>
At sa